بصراحة كنت ب أنا ميال أصلًا للفراخ المشوية، يعني من زمان، من صغري وأنا باحبها. كان بيقوم قايل لي مثلًا اعمل فرخة مشوية، لأ، مش هتاكل الفرخة طبعًا كلها أنت هتاخد يعني كومك منها عادي، ومعاها بطاطس بقى اللي هي ال معاها في ال في الصينية دي متحمرة عادي، بس طبعًا كل الكلام ده يعني هو بيبقى عليه شوية زيت بس، ب زيت بسيط يعني إيه لزوم برضه النكهة يعني، ومعاهم بقى ال الرز وكده يعني بقى. دي مثلًا كانت وجبة عندي تقريبًا مرتين في الأسبوع كانت ثابتة يعني، وعندك بقى السمك، لقيته بيقول لي بقى السمك حاول إن أنت تاكله مشوي، بلاش مقلي عشان الزيوت، وهو قعد طبعًا ينصحني كتير يعني في الحوار ده، عشان ألاقي نتيجة كويسة.
تمام. تمام. إمم. أي نوع زيت؟ تمام. طَب، أنت لمّا غيّرت نظام الأكل، أنت لمّا جيت تغيّر نظام الأكل ده آآ، حسيت بتعب آآ، كان الموضوع مشكلة في الأول والَّا الموضوع كان سهل بالنسبة لك؟
إمم. هو بصراحة يعني الأكل بس اللي كان مضايقني فيه إن أنا آكل بكميات كبيرة، لكن نوع الأكل بقى بالضبط أو مثلًا كان كويس من غير الزيوت وكلام من ده، ما أثّرش عليّا قد كده. يعني الفكرة بس إن أنا عشان كنت رفيع ما كنتش باكل
تمام. يعني أنت كنت بتحس إن أنت جعان، إمم.
عشان أنا بطبعي أنا كنت باقول إن أنا رفيع، فما كنتش باعرف آكل كتير دي بس الفكرة إن أنا أدخل كميات كبيرة من الأكل، دي اللي كانت عاملة لي أزمة بس مش واقف حياتي يعني لكن بقيت الأكل كان عادي يعني تقريبًا كويس.
فكرة إمم. لأ، معلش أنا أنا عايز أفهم النقطة دي، يعني أنت لمّا هو جه أدى لك النظام الغذائي ده، بقيت تاكل كميات أكتر والَّا أقل؟
إمم. آكل كميات أكتر طبعًا، ما أنا باتكلم عشان أنا عايز أزيد محتاج إن أنا أزيد، فأنا محتاج أدخّل كميات أكل كبيرة. آه، لكن أنا بقى كان بطبعي كنت رفيع آه.
آه. دي حلوة دي. <laughs> تمام. أنت عارف أغلب الناس بيبقى صعب عليهم إن هُم ياكلوا كميات أقل. تمام.
آه، بالضبط. أيوه، م بالضبط، لكن أنا بقى كنت العكس. أنا على العكس عشان أنا كنت رفيع م معدتي كانت صغيرة آه. هاقول لك كُل بقى أكتر عشان تبدأ تزيد يا عم أنت مش هينفع تقعد تتمرن وأنت 40 كيلو يعني أنت 40 كيلو إيه مش هينفع طبعًا.، لقيته بقى عمّال يديني بقى نصايح في إيه تاني، يعني المعضلة بالنسبة لي في الموضوع كله كان كمية الأكل بس إن كمية الأكل تكبر. لكن الأكل كله تقريبًا يعني كان واحد، كنت باكله بس بكميات اللي هي إيه، كميات صغيرة فاهم. يا دوبك تأكل عصفور.
كان بيطلب منك تاكل أكتر. تمام. ياه! إمم، تمام. طب